คือวันเนี้ยค่ะ เรามีเรื่องที่แอบสับสน แล้วก็รู้สึกลังเลอยู่ในใจที่อยากจะมาระบายให้ฟัง แล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ด้วยความยินดีเลยค่ะ ถามก่อนเลยนะคะว่า วันเนี้ย คุณอยากจะมาคุยเรื่องอะไรเหรอคะ?
คือเราเนี่ยนะคะ หลัง ๆ มาเนี้ย คือ รู้สึกเหงาอยากจะแชร์เรื่องความชอบ ความสนใจให้ใครสักคนฟัง แต่ว่าเราก็ลังเลเนาะ ที่จะเปิดเผยตัวตนให้คนที่เขาแบบไม่ได้มีความชอบเหมือนเราอะ ให้คนรอบตัวได้ฟัง เพราะว่ากลัวว่าเขาอะจะตัดสินเรา แล้วก็มองว่าเราแปลก อย่างเงี้ยค่ะ
อืม แล้วมันเป็นเรื่องอะไรเหรอคะ?
คือความชอบของเราเนี่ยเนาะ แล้วก็สิ่ง ในสิ่งที่เราสนใจมาก ๆ เลยเนี่ย เราอะค่ะ มีความสนใจในเรื่องของมนุษย์ต่างดาว ในเรื่องของ พวกจิตวิญญาณ พวกพลังงานต่าง ๆ แล้วก็พวกจักรวาล การ Manifest อะไรแบบนี้อะค่ะ แล้วเราอะก็จะชอบศึกษา เรื่องพวกนี้เยอะมาก ๆ แล้วพอได้ข้อมูลอะไรมาแล้วแบบ เรามีความรู้สึก ว้าว! กับมันเนาะ อึ้งจังเลย อยากจะแชร์จังเลย อยากจะเล่าให้ใครสักคนฟังจังเลย แต่พอหันไปทางไหนอะมันก็ไม่เจอใคร ที่เราจะแบบไปแชร์เรื่องราวน่าตื่นเต้น ที่เราอยากจะเล่าให้เขาฟังได้ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือ เข้าใจเลยนะคะ แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ความสนใจเฉพาะทางอะค่ะ หรือว่าจิตวิญญาณ อะไรพวกเนี้ย ที่คุณสนใจอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาว จักรวาล หรือว่าการ manifest เนี่ยคะ มันเป็นเรื่องปกติมาก ๆ เลยอะค่ะ แล้วก็ไม่ได้ทำให้คุณแปลกนะคะ เพียงแต่คุณน่ะอาจจะยังไม่เจอกับกลุ่มที่สนใจเหมือน ๆ กันก็ได้ค่ะ แบบเนี้ยขออนุญาตถามเพื่อแบบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะว่า คนรอบตัวของคุณเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นคนประมาณไหนเหรอคะ? แล้วปกติเนี่ยพวกเขาคุยเรื่องอะไรกันน่ะค่ะ?
คือคนรอบตัวของเราส่วนใหญ่ปกติก็เป็นเพื่อนเรานี่แหละค่ะ เขาก็คุยเรื่องซุบซิบนินทาดารา นินทาชาวบ้านนะคะ แล้วก็เป็นการคุยแบบเมาท์มอย อัปเดตชีวิต ช่วงนี้เธอทำอะไร ช่วงนี้ฉันเป็นยังไง อะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะ แต่ว่าส่วนของตัวเราก็คุย คุยเรื่องนั้นกับเขาได้เหมือนกัน แต่ทีเนี้ยมันก็มีเวลาที่หลาย ๆ คนน่ะค่ะ เขามีการแชร์ในความสนใจส่วนตัว แล้วทุกคนก็มีการถกเถียงกัน อะไรเงี้ย มันก็รู้สึกแอบน้อยใจนิด ๆ แล้วรู้สึกแอบอิจฉาเล็ก ๆ ว่า เฮ้ย เราก็อยากเปิดเผยในเรื่องราวที่เราสนใจ ใน ในความชอบของเราที่มันเป็นตัวตนเราจริง ๆ บ้าง แต่ว่ามันค่อนข้างแตกต่างกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มเรานิดหนึ่ง มาก ๆ เลยอะ ไม่ใช่นิดหนึ่ง ค่อนข้างแตกต่างกับเพื่อนในกลุ่มเราอะ มาก ๆ เลยอะค่ะ
แล้วแบบเนี้ยค่ะ คุณเคยลองพูด หรือว่าแชร์ความสนใจเหล่าเนี้ยกับใครในกลุ่มบ้างไหมคะ? หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ดูมีแววว่าจะสนใจเหมือนคุณน่ะค่ะ
อืม ไม่มีเลยค่ะ จริง ๆ แล้วเนี่ย อยากจะบอกว่า เพื่อนเรา เพื่อนสนิท แล้วก็ จริง ๆ สนิทกันทุกคนเลยเนาะ ในกลุ่มเรามี 4 คน เพื่อนเราค่ะ เขาก็มีการเหมือนแบบ ตอนที่เราไปนั่งคุยกันเนาะ จำได้เลยตอนนั้นอยู่ที่มหาลัย แล้วก็นั่งคุยกันตรงที่ม้าหินอ่อนของคณะอะค่ะ เขาก็เหมือนคุยกันไปคุยกันมา สักพักเขาก็มีการเลื่อนไถ Tiktok ดูอะไรนู่นนี่นั่น ใช่ไหมคะ จนเขาได้ไปเจอแบบว่าคอนเทนต์ของคุณพีท ทองเจือ แล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่คุณพีท ทองเจือ เขาเชื่อในส่วนของว่า มนุษย์ต่างดาวอะมีอยู่จริง ซึ่งเราก็เห็นด้วย เพราะว่าเผลอ ๆ เนี่ย แนวโน้มว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงน่าจะเป็นจริงกว่าผีอีกนะคะ เพราะว่าติ ค คือมนุษย์ยังมีอยู่จริงเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็เหมือนแบบว่า เพื่อนเราอะก็มีการขำคิกคักแบบ ขำแบบ "ฮ่า ๆ ๆ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีการแบบล้อเลียน แล้วก็แบบบอกว่า "เออ เขาเพ้อเจ้อเนาะ เป็นเอามากนะเนี่ย" แบบ "ไป ไปโดนตัวไหนมา งมงาย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเราอยู่ อยู่ ณ ตรงนั้นเนี่ย ตอนนั้นเราก็ทำเป็นขำ ทำเป็นตลกไปด้วย แต่ในใจเราจริง ๆ แล้วอะ เราก็คือคนที่เพื่อนเราขำนั่นแหละ ทีนี้เลย ก็เลยไม่กล้าเปิดเผยตัวตน ให้คนรอบข้างใน ได้รู้ในความแตกต่างของเราตรงนี้อะค่ะ เพราะว่าเรา เราได้เห็นเขาขำมาแล้ว เราไม่รู้ว่าเขาจะขำเราด้วยไหม
อืม อืม กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่า ปฏิกิริยาของเพื่อนเป็นยังไงบ้าง? อะ เผอิญคุณเล่าพอดีเลยเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าแบบพอเจอมานะคะ แล้วคุณรู้สึกว่า แตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นความโดดเดี่ยว เหงา หรือว่าจริง ๆ เนี่ย คุณแค่อยากจะเจอคนที่เข้าใจคุณมาก ในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ?
มันก็โดดเดี่ยวด้วย แล้วก็เหงาด้วย แล้วก็จริง ๆ แล้ว อยากเจอคนที่เข้าใจเรามากกว่านี้อะค่ะ แบบว่าคนที่เราคุยกันรู้เรื่อง มันเหมือนคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน แล้วพอได้เม้าท์มอยกันน่ะ มันแชร์ในสิ่งที่เราเจอมา แล้วก็เหมือนคุยภาษาเดียวกันน่ะค่ะ เนี่ยคือสิ่งที่เราอะอยากจะต้องการ แล้วคือเราอยากเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แบบ 100% เหมือนได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรา เพราะว่าตอนเนี้ยราอะค่ะ เหมือนมีชีวิต 2 เวอร์ชัน ก็คือเวอร์ชันที่ 1 ก็คือตัวเราที่เป็นตัวเราจริง ๆ ที่มีความสนใจในด้านเนี้ย ด้านแบบศาสตร์ของพวกเรื่องจิตวิญญาณ เรื่องมนุษย์ต่างดาว แล้วก็พวกจักรวาล แล้วพลังงานต่าง ๆ อะค่ะ กับตัวเราอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันที่ ที่เพื่อนรู้จัก
อืม เออ จริง ๆ แล้วน่ะค่ะ สิ่งที่คุณต้องการที่สุดจากความสัมพันธ์กับคนรอบตัว พวกเพื่อน หรือว่าครอบครัวเนี่ย มันคืออะไรกันแน่คะ? การยอมรับ หรือว่าเป็นการเข้าใจ หรือว่าเอาแค่แบบไม่ถูกตัดสินก็พอแล้วอะคะ?
อืม ทั้ง 2 อย่างอะค่ะ การยอมรับกับการเข้าใจมันก็เป็น เป็นอะไรที่คล้าย ๆ กันแล้วกันเนาะ แล้วก็ถ้าเขายอมรับแล้วเรา อ เขาเข้าใจในการที่เราเป็นเราแล้วอะ เขาก็คงไม่น่าจะตัดสินเราแล้ว อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม
อืมค่ะ งั้นอยากจะแนะนำเป็นว่า ให้คุณน่ะค่ะสามารถเริ่ม บ ที่จะแบ่งปันในระดับเล็ก ๆ ก่อนดูก็ได้นะคะ เช่น แบบพูดเฉียด ๆ อะค่ะ ไม่ต้องแบบตรงเป้าเข้าประเด็นแบบเป็นในเรื่องนี้เลย แต่เลือกคนที่ ส คุณรู้สึกว่า เขาน่าจะเปิดใจให้กับคุณมากที่สุดนะคะ แล้วก็ลองสังเกตดูว่า คุณน่ะรู้สึกปลอดภัยเวลาที่พูดเรื่องนี้กับเขาไหมอะค่ะ
อือ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ก็คือเป็นการพูดเฉียด ๆ เหรอคะ? พอจะมีตัวอย่างประโยคที่เราสามารถจะใช้ได้ไหมอะคะ?
ก็อาจจะแบบว่า ลองถามดูนะคะว่าแบบว่า "เออ แล้วเนี่ยคิดว่า เราอะก็ยังมีแบบชีวิตในโลกใบนี้ได้เลย เราคิดว่าในโลกของต่างดาวอะ เขาจะมีอีกหนึ่งชีวิตไหม? เธออะคิดว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้" ก็อาจจะเช็ก เป็นการเช็กอะค่ะว่า จริง ๆ อะ เขามีทัศนคติต่อเรื่องนี้แบบยังไงบ้าง เคยลองทำดูไหมคะ?
อืม อา ยังไม่เคยเลยค่ะ จริง ๆ อยากจะบอกเลยว่า อยากจะมาขอไอเดียหลาย ๆ อย่าง แล้วก็อยากจะให้แนะแนวเป็นแนวทางว่า จะทำยังไงบ้างด้วยเลยเนาะ เพราะว่าส่วนตัวก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยจริง ๆ เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า พอเราเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาในครั้งนั้นน่ะค่ะ มันทำให้เราเนี่ย มีความลังเลแล้วก็กังวลด้วยเนาะ อืม
ค่ะ คือจริง ๆ แล้วเนี่ย คุณไม่จำเป็นจะต้องรีบเปิดเผยทุกอย่างในครั้งเดียวนะคะ แต่สามารถเลือกที่จะแบ่งพื้นที่อะค่ะ ระหว่างตัวตนที่คุณเป็นน่ะค่ะกับคนรอบข้าง แล้วก็รักษาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองได้ เลือกเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่าไว้ใจ แล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วค่อย ๆ ลองเริ่ม ๆ ที่จะพูดเรื่องราวพวกนี้ดู ดูปฏิกิริยาอย่างที่เราบอกนะคะว่า ถ้าเกิดเขารู้สึกว่า พูดแล้วเขาไม่อิน ไม่โอเค เราก็อาจจะถอยกลับมาตั้งหลักนะคะ เราก็ลองอาจจะเปลี่ยนเป็นการหาชุมชน หรือว่าพื้นที่ที่สนใจในเรื่องเดียวกันน่ะค่ะ เช่น กลุ่มการอ่านหนังสือ กลุ่มออนไลน์ หรือว่าจะมีกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณ อาจจะช่วยให้คุณน่ะค่ะ รู้สึกว่า ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ในโรก โลกนี้คนเดียวก็ได้นะคะ
อืม อือ ค่ะ อืม อย่างงี้นี่เองเนาะ เราว่าเป็นไอเดียที่ดีเลย เพราะว่าถ้าเราได้ไปเจอกลุ่มคนที่เขามีความคิดคล้าย ๆ เรา เป็นแบบ คอมมิวนิตี ที่เขาแบบศึกษาเรื่องเหมือนกับเราอะ เราก็อาจจะรู้สึกเหงาน้อยลงจริง ๆ ด้วยนะคะ แล้วก็ได้แชร์ความเป็นตัวเอง ได้เปิดเผยใน ในตัว อ ที่เราเป็นอยู่มากขึ้นอีกด้วยเนาะ อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่เราว่า เป็นประโยชน์จริง ๆ แล้วก็ใช้ได้จริงเลยอะค่ะ อืม
อือ ก็อยากจะบอกอีกนิดหนึ่งนะคะ ในตอนที่คุณแบบรู้สึกว่า อยากจะต้องเลือกเพื่อนสักคนที่คุณรู้สึกว่า อยากจะพูดคุยแล้วก็ลองดูปฏิกิริยากับเขาอะค่ะ คือคุณต้องไม่คาดหวังด้วยนะคะว่า สิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ย มันอาจจะมีทั้งดี หรือว่าอาจจะแย่ก็ได้ เพราะฉะนั้นน่ะ เราต้องเริ่มจาก ไม่คาดหวังก่อน พอไม่คาดหวังเนี่ย เราก็จะไม่ผิดหวังนะคะ ต้องเริ่มจากอย่างงี้ก่อนเนาะ ซึ่งในสิ่งที่เราอะเชื่อ เพื่อนอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้อะค่ะ ซึ่งก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะคะ มันแล้วแต่ อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ปัจเจกมาก ๆ เลย มันเป็นเรื่องของการ ความคิดส่วนตัวอะค่ะ เราอาจจะได้มีความ รับ รับรู้มาอีกอย่างหนึ่ง แต่เพื่อนน่ะค่ะ อาจ ความรับรู้มาอีกอย่าง ซึ่งประสบการณ์ชีวิตเนี่ย อาจจะแตกต่างกันออกไปอะค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ย ไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ แล้วอย่างในกรณีของที่เขาหัวเราะคุณพีท อย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ผิดเต็ม 100 % นะคะ เขาแค่ คิดว่า อันนี้มันไม่มีจริงหรอกบนโลกใบนี้ ซึ่งมันเป็นความเชื่อ มันแล้วแต่คนเลยค่ะว่าแบบ ใครจะเชื่อยังไง ค่ะ อือฮึ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ย่า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
ค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะ อย่างที่บอกไปนะคะว่า ทุกความเชื่อ ทุกแบบว่าความคิดเห็นเนี่ย ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะ คือเรื่องของคุณที่คุณจะเชื่อเรื่องแบบว่า สิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ย มันก็มีทฤษฎีที่แบบว่าตอบรับอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ ลองหา ชุมชน หรือว่าความสนใจเหมือนกันดูค่ะ อาจจะทำให้คุณได้พบเพื่อนใหม่ ๆ ได้อีกนะคะ ยังไงเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ